Мгм. И, э, что, ты закончила вот, э, институт или ты тоже его бросила и поменяла на что-то другое?
Не, закончила, закончила, валяется вон тот диплом. Щас ка как ни странно, в совершенно неожиданных обстоятельствах он мне пригодился пару раз в жизни. Вот щас буквально уже третий раз пригождается вообще то, чего я то чего я от него никак не ожидала. Ну, в смысле обстоятельства, да это я Н не-не-не, ни разу никогда в жизни ни палец о палец в своей специальности я не ударяла.
То есть ты сейчас работаешь по специальности, нет? Мгм.
Ну, в жизни она мне пригождалась, специальность неплохая- экспертиза качества потребительских товаров. Работать мне по ней не довелось и уже не доведётся. Просто, скажем так, сейчас у меня на этом завязан мой ВНЖ, потому что это
Так. Мгм.
а оказание услуг для бизнеса, связанные с моей специальностью. Ну вот вот такое вот микро микроагентство такое.
Ну, отлично отлично, видишь, как бы.
Занимаюсь я совершенно другими вещами в этом микроагентстве, но тем не менее.
А, ну, ты просто привязала это всё к своему диплому, создала как бы бизнес на основе этого, но занимаешься Слушай, ну, это тоже прекрасно. А, видишь, как
Да, да, да. Да. Да. Да. Вот я и говорю, что диплом пригодился, ну, в совершенно неожиданных обстоятельствах.
Ну, вот у меня так с сыном, да, я отправила его на обучение во французскую школу